No, no, non mi chiede mhmm, non lo so.
Uhm, sarà u uno di quei rari casi dove non ci sarà bisogno di intervenire in modo massivo. Ti s cioè ti benedirà la sua futura compagna o compagno. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Eh, veramente. <chuckles> No, io poi sono gli son sempre addosso, questo, quell'altro, qua non sono magari una di quelle che cioè preferisco impegnare insomma nel nell'educazione, poi
Sì. Ma infatti ci mancherebbe, ehm, è la base.
Mh. Solo che poi sì, ehm, cioè arriva direttamente alla famiglia, poi arriva direttamente a chi poi avrà come fidanzato, mhmm, o Mh-mh.
Ma infatti, che quella è la cosa basilare. Pure io ci tengo tantissimo, infatti tante volte insomma, ehm, mi arrabbio quando magari, mhmm, ha fa ha degli atteggiamenti un po' più così, adesso sai è un momento di crescita, un po' di sfida, un po' di, mhmm, s mhmm, parole "Ma perché, non ho capi" cioè le solite cose, mhmm, ehm, da contrasto con il genitore. Io sono il il genitore de da contrastare, mio marito è quello da fregare, cioè proprio quello da fare gli occhi dolci. <chuckles>
Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Certo. <chuckles> Eh, ci ci sta insomma, è proprio il perio
Eh, ma è anche questo nella relazione è importante, no, ehm, i ruoli.
Eh, sì.